Eu sinto que eu ia precisar de mais, eu ia pre eu ia na internet. Eu chego em casa, eu iria pesquisar na internet, eu iria visitar um salão, eu iria conversar com alguma amiga minha cabeleireira, eu ia ver numa revista, ou num livro.
Uhum. Uhum. Uhum. Entendo. Você não ia se limitar àquele momento do do do do da aula do colégio, porque você já sabe, né, que é uma metodologia que não funciona tanto assim, no para você. Que interessante.
Não. Não. Na sala de aula. É. É Eu sinto que o conhecimento que é passado dentro da sala de aula, ele é muito limitado, porque ele vem de uma fonte só, né, ele vem do professor.
Uhum. Exato, exatamente, e é uma pessoa que tem a cada professor com sua metodologia, né. Eh, então, é é realmente, é interessante as escolas e elas terem e pensarem em novas formas de passar o conhecimento, para justamente abranger a maior par a maioria das pessoas, né. Todo mundo.
Claro, claro. Uhum. Sim. Uhum. E, essa é a minha maneira, se eu estou estudando um assunto, que eu não gosto
Hum. Uhum.
vamos supor, eu tô estudando, agora, mecânica quântica
Uhum. Que legal. Interessante, difícil, viu. <giggles>
estou fazendo um curso aí de um professor, do Hélio Couto. É dif não é tão complicado quanto parece, é que é um nome assustador, né, mecânica quântica, você pensa o quê? Você pensa em física newtoniana, né.
Hum. Exato, é um nome assustador. Uhum. Física, química, misturado, engenharia. <laughs>
Moléculas e essas coisas. Mas, basicamente, o olha só, isso foi o que eu estudei, assim, por conta própria.

Uhum.
Tudo.
Quanticamente. Uhum. Sim, sim, eh, vi vibrações, né.
Porque tudo é uma onda. Entendeu? Tudo é vibração, exato. Uhum. E aí fala sobre fala sobre átomos, fala sobre partículas e agora, por exemplo, eu tô estudando hã, ai que que eu estava estudando? Eu estou estudando tanta coisa. <giggles>
Que interessante, que legal. Uhum. <giggles> Muitas coisas, então, isso é bacana. Eh, mo mo mostra o o o quanto o o o seu cérebro é inquieto e você tem essa curiosidade de estudar, de de de de aprender coisas novas, né. Isso é muito bacana, sim. E e
Fazendo tanta coisa. Sim, eu sou inquieto, meu cérebro é inquieto. Meu cérebro é inquieto. Eu quero mais, eu quero mais, sempre mais. Nunca, nunca tá bom para mim, então eu busco em fontes diferentes.
e deixa eu te perguntar. Como você, eh eh, foi para um tema, eh, tão diferente, eh, com como a física quântica, você já pensou também na na astronomia ou tem curiosidade também de estudar um pouco os astros?
Estudei, estudei um pouco. Estudei, assim, não, não é que eu sentei e li um livro.
Uhum.
Não, eu não sentei e li a história do tempo que o ah, o Hawkins escreveu. O Steven Haw não. A O meu estudo, ele é neurodivergente, então eu pego eu faço o quê? Eu sento e eu assisto um vídeo no YouTube.
Uhum. Uhum. Sim, focado no no que você quer. Uhum.
Ou então, eu assisto um documentário. É. Eu assisto um documentário, depois eu vou e eu converso com quem entende, com quem estudou disso.
Uhum.

As texturas, os gostos os tudo, então
Exato. A descoberta, né, o o o sabor da descoberta. É, realmente.
Claro. Claro. Se você dá a comidinha ali na colher, a criança, ela não vai saber o como lidar com aquela comida.
Uhum.
Entendeu. Ela precisa ela precisa sentir se aquela comida é dura, se aquela comida é mole, se é uma comida gelada, se é uma comida fria, se é azeda, se é doce. Ela precisa ver se é uma comida que se desintegra
Exato. Uhum. Uhum. Uhum.
ou que se é uma comida que você precisa que você não pode tocar com a mão, que você tem que comer com a boca, né, por exemplo sei lá, hã, suco. Suco, você não pode pegar o suco na mão, né.
Uhum. Exato. Não tem como. <chuckles>
<chuckles> Então, não tem como, né. Então então o que que o que que essas metodologias, elas em estimulam? Que a criança se comporte como um ser humano, e não como um um um ser que precisa que todo mundo faça tudo pra ela.
Uhum. Exato, que seja totalmente dependente, né, que que consiga conquistar, a sua própria indepen independência, e descubra o mundo de uma forma natural, né, eh eh, didaticamente natural, eh, mas me fala, eh, a partir de que momento é que você conseguiu, eh, perceber, né, você foi diagnosticada e você falou: "Nossa, que que legal agora eu tenho um norte, eh, pra pra me direcionar, pra mudar de de metodologia de ensino, né, e você começou a aprender mais? Eh, e e e deixou de ser uma coisa chata para você, essa questão. Em que momento?
Hã. Sim, sim. Claro. Claro.